ก็พอเราขอเช็กโทรศัพท์ต่อหน้า ให้เขารู้อะเนาะ เขา เขาก็ไม่ให้ เขาไม่ให้ อา เขาจะไม่ให้ เขาจะบอกว่า อา "เป็นพื้น ก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะที่เราคุยกันแล้วว่าเราจะไม่ยุ่ง ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน" อย่างเงี้ย อา เรา เราก็บอก อา ใช่ ๆ แล้วเราก็บอก แล้วเราก็เลยคุย ณ ตอนนั้นเลยว่า เรา เราก็บอกเขาขอโทษแล้วนะ เพราะว่าเราทำไปแล้วเมื่อคืน เราแอบเช็กโทรศัพท์คุณแล้วเมื่อคืน แล้วเราก็ได้เรื่องนี้มา เราก็ได้เรื่องนี้มาเป็น หนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วเขาก็แบบ พอเขารู้อย่างนั้น เขาก็คือ 1 น่ะ น่าจะ บ น่าจะ สายตามันบอกได้ว่าเขาโกรธที่เราไปเช็กโทรศัพท์เขา อา แต่ใน แต่ในสิ่งที่เราได้มามันคือความจริงที่เขากำลัง ที่เขากำลังเป็นเรื่องปิดบังที่ไม่บอกเราอยู่ อา ใช่ค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? ต่อให้เหตุผลยังไงบ้างอะ? อืม อืม โอเค ค่ะ อืม อะฮะ โอ๊ย แล้วเขาว่ายังไงค่ะเนี่ย? <chuckles> อืม อืม อืม ค่ะ ปิดบัง อ๋อ แล้วอย่างเงี้ย พอเขา เขาโกรธแหละที่เช็กโทรศัพท์เรา แต่เขาก็ต้องรู้สึกผิดเหมือนกันที่เขาปิดบังเราอยู่ แล้วอย่างเงี้ย ทำไงต่ออะคะ?
ค่ะ ใช่ ก็คุยกันค่ะ ก็คุยกัน ก็ ก็แค่คุยกันว่า "มันเกิดอะไรขึ้น? ทำไมถึงไม่บอกกัน? เราอยู่ด้วยกันเนาะ มันก็ต้องบอกกัน มีเรื่องอะไรมันก็ต้องปรึกษากันไง จะไปปรึกษาคนอื่นให้เขารู้เรื่องของเราทำไม?" อา ประมาณนี้ อา ค่ะ ก็ ก็ ก็เป็น ก็เป็นการพูดคุยด้วยดีเนาะ มันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะ มันเป็น มันเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่อง ไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่เรื่องผู้หญิงนะ มันเป็นเรื่องครอบครัวมากกว่า ครอบครัวฝั่งเขาที่มันเกิดปัญหาขึ้น แล้วก็เขาไม่ได้คุยกับเรา มันทำให้เขาเครียด แล้วก็เขาไปพูดคุยกับคนอื่น ๆ อย่างเงี้ยค่ะ โดยที่แบบ ใช่ โดยที่เราไม่รู้เรื่องเลย อา แล้วเขาก็มามองว่า "เอ๊ะ แล้ว แล้วภรรยายังไง ทำไมถึงภรรยาไม่ช่วยเลย?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ด้วยส่วนหนึ่ง
อืม อืม ค่ะ อ๋อ โอเค อือ แล้วเสร็จ อืม อืม อือฮึ อืม ที่ไม่ใช่คนในครอบครัว คนที่ไม่ปรึกษาเรา อืม อ๋อ ก็ไปเอาเรื่องในครอบครัวไปปรึกษาคนอื่นแทนที่จะปรึกษาเรา แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ ก่อนที่จะแบบว่าพูดคุยได้ ได้ตกลงด้วยดีอะค่ะ คุณโกรธเขา หรือว่างอนเขา หรืออะไรไหมอะคะ? เล่าให้ฟังหน่อยสิคะตอนนั้น?
อา ใช่ อ ก็ในฐานะที่ต้องคุยกันน่ะ มันมีเรื่องของความ เอ่อ ไม่พอใจอยู่แล้วอะค่ะส่วนหนึ่ง ก็เลยต้องคุยกันแบบ แบบเป็นเรื่องเป็นราว แบบที่นั่งคุยกัน เหมือนไม่ใช่การคุยกันหลังทานข้าว อะไรอย่างเงี้ย มี เป็นเรื่องคุยที่ค่อนข้าง ค่อนข้างซีเรียส เหมือนที่บอกว่า เอ่อ เดี๋ยวมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยนะ ประมาณนี้ พอมัน พอมีคำพูดอย่างนี้ขึ้นมาอีกฝ่ายเขาก็พอจะรู้แล้วแหละว่ามันต้องเป็นเรื่องที่มัน มันซีเรียสอยู่แล้ว มันไม่ใช่เรื่องปกติแน่ ๆ เออ
อืม อืม โอเค อืม ค่ะ อืม อืม อืม เหมือนพอจะรู้ตัวแล้ว เอ๊ย เดี๋ยวจะต้องมี อะไรซีเรียส แน่ ๆ เลย แล้วอย่างเงี้ยพอหลังจากที่ปรับความเข้าใจแล้วอะค่ะ เอ่อ ตัวเขาเองค่ะ เอ่อ ยอมไหมคะที่จะบอกว่า เออ ถ้าอย่างงั้นน่ะเดี๋ยว ร เอ่อ จะขอโทษ หรือว่า เออ ถ้างั้นเดี๋ยวถ้าหากว่ามีอะไร เดี๋ยวจะ ค ปรึกษากันพูดคุยกันอะค่ะ หรือยังไงอะคะ?
ค่ะ อา ใช่ ๆ

ได้ค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นการชก เช็กโทรศัพท์นะคะ ก็จะเป็น เอ่อ เรื่องเกี่ยวกับที่มันดูเป็นความลับอะค่ะ ดูเหมือน เหมือน เหมือนแบบเราพอระแคะระคายมาบ้างแล้ว แต่ว่าเขายังไม่กล้าบอกเรา อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ดูพฤติกรรมของเขาระหว่างที่คุยกัน อะไรอย่างเงี้ย มันก็ดูแปลก ๆ ไป พอมีการเกริ่นเรื่องที่เหมือนที่เรารู้มาอะค่ะ เขาก็จะบ่ายเบี่ยงไม่ ไม่อยากพูดคุยอะไรด้วยแบบเนี่ยอะค่ะ แล้ว แล้ว แล้วเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงอะไรมาเลย อย่างเงี้ย มัน มันก็ต้องหา หาข้อมูลหลักฐานนิดหนึ่งก่อน แล้วถึงจะคุยกัน อย่างเงี้ยค่ะ อา ค่ะ
อืม อืม ค่ะ อืม อืม โอเค อือฮึ อ๋อ อืม เคค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เคยมีกรณีตัวอย่างยกให้ฟัง เล่าให้ฟังได้ไหมอะคะ?
อ๋อ ก็มีค่ะ ก็มี เคยเคสที่เป็นเช็กโทรศัพท์เลยนะ ออกตัวนิดหนึ่งก่อนว่า โดยคู่ของเราแล้วอะค่ะ จะให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกัน เราจะไม่ยุ่งโทรศัพท์ หรือว่าเรื่องส่วนตัว หรือของส่วนตัวกันเลยนะคะ แล้วบังเอิญมันมีเหตุเกิดขึ้นด้วยที่ อ่า เราได้ยินมาจากเพื่อน ๆ ของคุณสามีเขา เขาไม่ได้บอกเราตรง ๆ อะ อา เขาไม่ได้บอกเรา คุณสามีเขาไม่ได้บอกเราเนาะ แต่เพื่อน ๆ เขาเป็นคนพูดกันคุยกันมาให้มันบังเอิญ บังเอิญที่เราได้ยิน แล้วก็ไปจับ จับเรื่องได้ ประมาณเนี้ยอะค่ะ มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนหรอกนะ ว่ามันใช่เรื่องนี้หรือเปล่า? แต่มันเหมือน มันเป็นเหมือนเซนส์อะ มันเป็น ใช่ไหม? สัญชาตญาณผู้หญิง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็ไปได้ยินมา อา ประมาณนี้
อือฮึ ค่ะ อืม อือฮึ อืม อ้าว! เหรอคะ? อา โอเค อืม อา อืม ค่ะ เออ อือ ๆ เข้าใจ ถูกค่ะ อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ทำยังไงคะ? พอเราแบบได้ยินอย่างเงี้ย เออ แต่ว่าโอเคอะ ยังไม่ได้มีหลักฐานหรืออะไร เราทำยังไงต่อคะ?
ค่ะ ค่ะ ใช่ ก็จะเกริ่นก่อนค่ะ จะ จะพูดแบบ เอ่อ แม่น้ำ 20-30 สายมาก่อน ดู ดูว่าพฤติกรรม ดู ดูว่าเขาแบบจะ จะแสดงออกประมาณไหน? อา ใช่ ประมาณไหน? อาจจะยกตัวอย่างคนนู้นคนนี้คนนั้นไปก่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหน? เพราะว่า อ อา ใช่ ๆ เพราะว่าพอมัน พอมันอยู่กันมานานอะเนาะ มันก็จะรู้ว่า อ๋อ นิสัยเขาเป็นยังไง ถ้าเขาพูดโกหกหรือพูดไม่จริง ลักษณะเขาจะเป็นยังไง อะไรประมาณเนี้ย เออ แล้วเราก็พอ พอจับสังเกตได้ว่า เออ เขาไม่กล้า เขาพูดแหละแต่เขาไม่กล้าพูดทั้งหมด
อืม อืม <chuckles> โอเคค่ะ มีพฤติกรรมยังไง? อา โอเค อืม อืม ดูซิ นี่จะแสดงออกยังไง? อืม อือ อืม อ๋อ อ๋อ อืม